Oi, oi. E aí, tudo bem?
Oi, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo certo, tudo tranquilo e você?
Então, bem, eu tava aqui pensando no no na minha lua de mel, né, que foi uma viagem inesquecível que eu tive com a minha esposa.
Uhum. Ah, legal.
A gente a gente foi pra Paris, né. Aí, eu pensei, assim
Uhum.
e e a viagem especial de outras pessoas? Então você tem uma viagem inesquecível que você já fez na tua vida?
Uhum. Cara, tenho tenho sim. Tenho sim, eh, teve acho que uns anos atrás. Eu eu viajei pra Ásia. Eh, eu queria muito conhecer Singapura, eh, por Você nunca foi na Ásia?
Seria então. Ah, legal. Eu nunca fui. Nunca fui. N não em Singapura, já fomos no lugar. Mas como é que foi lá em Singapura? Que que você viu lá que
Ah, sim. Cara, foi foi bem legal. Então eu eu tinha esse interesse por Singapura, por conhecer, porque lá tem muita coisa na área do meu do meu emprego. É, bem exótico. E aí, tem muita coisa na na área que eu trabalho, né. Eu trabalho na área de shipping, navegação.
E parece bem exótico, né? É. Ah. Ah, então juntou o prazer com a eh, com o teu trabalho. Legal.
E aí Isso. Isso. E aí, eh, tem tinha muita oportunidade. Era um lugar que eu sempre queria aplicar. E aí, eu pensei: "Cara, eu não posso, eh, me mudar pra lá, aceitar uma oferta sem conhecer antes". E aí, foi que eu decidi mar e não ton totalmente diferente. E aí, eu pensei: "Pô, eu vou lá conhecer". E aí, eu estava, assim, sem data para voltar. Marquei lá, fiquei 1 em menos de 1 semana, eu já conheci, né, quase tudo.
Eu imagino. É, porque é outra cultura, né? Bem diferente, né? Sim. Você planejou bem. Planejou bem tudo.
Porque já é um é um país é um é uma cidade, né, pequena bem pequena, então, assim, aí, logo depois eu eu viajei pra outros lugar.
Sim, é o é a capital, né? Singapura é a capital? Eu não eu não lembro direito.
É uma cidade é uma cidade-estado, que é um país que já é o país. É só é só aquilo ali mesmo. Mas, e aí, tu dá tu tem alguma al como que foi a a a tua viagem de de Lua de Mel? Pra onde você foi? Foi pra Paris?
Olha, que interessante. Não, é o seguinte: a mi a minha esposa, ela não ela era apaixonada por Paris sem conhecer, né? Que é aquela coisa de romântico, filme é, exatamente. Filme que ela via. Então aí, quando, ah, eu pedi ela em casamento, que teve todo o planejamento, né? Então eu sabia que
Uhum. Ah, legal. É, Paris é a Cidade Luz. Uhum. Uhum.
Eu sabia que era a cidade que ela queria conhecer, né, então eu, eu estava meio curto de dinheiro, porque aquela coisa, ainda era novo, ainda estava então sim, e meus pais me me ah, me deram de presente para nós dois essa essa viagem, né, aí, quando eu contei para ela, quase surtou. Você imagina, né? <laughs>
Uhum. Tem, é, é, tem que planejar bem é, cidade cara. Ah, legal. Nossa legal. Ah, não, eu imagino, pô, boa. Deve ter ficado muito feliz. Uhum.
Eu falei, olha, a gente vai lua de mel lá em Paris, eh, e a viagem foi inesquecível, cara. Tipo, foi incrível caminhar pelas ruas da cidade. Ver a Torre Eiffel, principalmente, eh, e experimentar a culinária local e sentir toda aquela atmosfera romântica, que era o era perfeito para a nossa lua de mel, né?
Sim. É, não é muito. Sim. Uhum. Sim, é, e a cidade muita mu muita mu muda muito, dependendo da estação, né, qual estação do ano você foi lá?
Cara, como é que eu te digo? Sim. Ah, não, a gente foi no verão, evidente que no no no inverno não dá, não, porque o o frio não é romântico, na minha opi dependendo se eu for para um se for para um chalé, sei lá, de repente até ser, mas não em Paris. Então, a gente foi no verão, e cada momento parecia mágico e único, falando para você é o tipo, mas a sua foi uma viagem exótica, né, eh, aquela coisa, eu eu eu não conheço Cingapura, né, mas corrige-me se eu esteja errado. É uma cidade que tem o seu lado bem moderno, porque, eh, existem prédios modernos e e aquela cidade antiga, aquela coisa, aquela arquitetura antiga, eu estou certo ou ou?
Ah, legal. É. <laughs> Sim. Uhum. Sim, sim. Hum. Sim. Sim, é, não é é bem, é é muito, é um é é é uma cidade país bem bem rico, né, então eh, ele é bastante. O lugar é bastante conhecido pela pelos arranha-céus, ali. Tem a área a área financeira, o distrito financeiro. Mas é, tem uma região ali que é mais eh que é mais clássico assim, mais eh, mais boêmio. E aí é uma mistu tem uma mistura de culturas, né? Tem muito indiano, é a cultura indiana, ma da Malásia e da China. Então você tem ali uma um uma mistura de de culturas. E aí você tem um distrito distrito mais de cultura indiana, e aí é um distrito mais cultura da Malásia, distrito mais aí chinês. Mas aí, depois de
Correto. Sim. Olha. Ah. Olha que interessante. Ah, não tinha ideia que era assim, não, olha só. E você sim, claro, e
depois de uma semana, eu vi que eu já tinha conhecido muita coisa e aí eu achei meio pequeno. E aí eu planejei uma outra viagem e acabei conhecendo Hong Kong. Eh que eu gostei bastante.
Ah, olha só!
Que eu até gostei ma
Que é parecido, mas mas eu imagino que te atraiu mais Hong Kong, então?
Sim, sim, é é uma cidade bem bem maior, assim. E, eh, é, eu achei bem bem interessante também, eh, e aí eu gostei mais de Hong Kong do que de Singapura, na verdade, mas, assim, já acon é, foi uma surpresa, mas já aconteceu contigo de tu mudar o plano, assim, enquanto tu tá viajando, tipo, por exemplo, eh
Olha. É, foi uma surpresa no caso, né? É, no caso de, eh, no caso assim de, hã, eu fu eu queria conhecer Nova Iorque, se anos depois, né. E a gente foi um dia, né. Eu pensei aquela coisa também meio romântica, Nova Iorque. E mas a gente foi, né. Um um quando a gente mudou para os Estados Unidos, a gente, eh, veio mora aqui na Geórgia e já ficava mais perto, né, Nova Iorque, né?
Uhum. Uhum. Uhum, sim. Sim. Uhum.
Aí a gente foi eu fui com minha esposa e eu me decepcionei, assim, meio que eu esperava mais, eu esperava algo algo, assim, mais, sei lá, mais romântico, e foi bom conhecer, eh, Times Square, Estátua da Liberdade, mas né, a a a atmosfera, assim, não não é não foi tão positiva quanto eu esperava. Não sei se você conhece Nova Iorque ou aqui Estados Unidos.
Nossa. Uhum. Uhum. Não, não conheço. Quanto tempo você acha que é o suficiente, assim, pra conhecer a cidade?
Não. Não em Nova Iorque. Acho que 2 dias você já já vai querer ir embora, porque
Ah, tá sim, sim. Uhum.
Sim. E eu recomendo que você vá no no verão, porque o frio é principalmente para brasileiro, não é? O frio é lá inclusive pra quem mora aqui na na Geórgia, aqui no que é mais no sul dos Estados Unidos, né.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum.
Eu nunca passei tanto frio na minha vida, porque a gente foi no inverno, que era por causa das férias de inverno, e eu me arrependi imensamente ter ido no inverno.
Sim. Nossa! E e qual ao o mínimo que faz, assim, no inverno que você pegou? Que você já pegou por aí?
Cara, a gente chegou abaixo de 0 C Eu lembro que o aqui é Fahrenheit, né. Mas estava -0 C e tipo, an te me ficou maior parte do tempo no hotel mesmo. Eu mas eu valeu que eu conheci a Estátua da Liberdade que eu queria conhecer o
Nossa. Uhum. Nossa! Uhum. Ah, legal.
o Empire State Building. Não tem aquele que era na na sua época, era o maior prédio do mundo, mas tem toda aquela mas é
Uhum. Uhum. É. Sim, sim.
Essa essa experiência que você teve em Singapura ou em Hong Kong, qual que foi a a que mais surpreendeu? Você teve alguma experiência que te surpreendeu, tanto em Singapura quanto em Hong Kong?
Uhum. É, eu acho que, eh, Singapura, você tem aquele, eh, o Marina Bay Sands, que é aquele prédio que tem, eh que é o prédio eh, o prédio que tem uma piscina, lá, conectando as torres e tem o, tipo, rooftop. É bem bem interessante, assim. E, hum, eh, eu acho que de Hong Kong, eu acho que eu fiquei bem impressionado mais com a cidade. É é muito é densa eh, tem a, eh, po é muito densa é, tem muita muita gente morando, né? Então, eh eh, você vê muita gente nas ruas. É todo toda hora na toda hora no dia, durante o dia ou durante a noite. A cidade não para.
Eu quero conhecer. Eu escutei falar. Eu quero conhecer, sim. Eu já vi. Eu já vi vídeo e e filme, mas é. Densamente. Sim, principalmente porque aham. Você E lembra que Hong Kong era É, Hong Kong era da Inglaterra não, do Reino Unido. Lembra que
Sim. Sim, sim. Na Colônia do
e aí, depois de acho que foi 10 anos atrás, eh, voltou pra ser possessão da China, né, por causa de um acordo. Por isso que eu acho que, hoje em dia, tá bem mais densamente eh, demograficamente, bem denso, né? Então Olha, com relação à Paris, é
Sim. Sim, sim. Uhum. Isso. Sim, sim, sim, sim. É esse a hoje hoje você ainda ver bastante influência, né, da da cultura britânica lá. E você tem os você tem os ônibus, aqueles ônibus vermelhos, só que na versão deles lá, que é é bem interessante.
Sim. Ah, que legal. Eu estive em Londres e, eh, eu eu eu eu eu vi esses ônibus, não sabia que tinha em Hong Kong ainda. Olha, que legal. Olha, com relação à minha viagem a Paris, né. Eu eu recomendo se você tiver, assim, um tiver uma namorada, assim, que você precisar dum você que mora na você tá morando na Europa, né?
Uhum. Uhum. Sim, sim.
Então, eu eu se algum dia você já conhece Paris, ou ou ainda fic ficou de ir?
Sim, shi Conheço, conheço Paris, e esse ano eu fui 2 vezes já, <chuckles> eh, eu gosto
Ah, então você já conhece. Eu ia recomendar um passeio de barco pelo Rio Sena, se você tiver com com uma namorada.
É, e esse esse passeio esse passeio eu ainda não fiz, esse passeio ainda não fiz. <laughs> Isso!
Eu recomendo, é muito romântico, você vai você vai marcar bastante ponto. E eu fiquei também impressionado com a arquitetura dos prédios históricos lá de Paris, é uma coisa aquela coisa bem antiga, né? Que você vê, por exemplo, eu moro a 40 minutos de Atlanta aqui, né, e você não vê isso aqui no centro de Atlanta, tudo
Ah, legal. Ah, boa. Sim. Sim, sim. Uhum. Não, não. É bem bem diferente, imagino.
Então, e e aquelas coisas, aqueles pequenos detalhe que fazem a cidade, como os cafés históricos, né, aquele aquela atmosfera assim de
Sim. Uhum. É? Você tem aquelas mesas, eh, no no no no no nos terraços, né, e tem a culinária local, que só tem lá, aquele é escarg é escargot que fala? Aquele que é um negócio verde sai.
de Sim. Correto. É, comi lá na Bélgica também, eu ia falar, se se, é Escargot, eh, a música, comida do mar, a música ambiente e e olha, eu go eu gostei também que eu não esperava em Paris, eh, um monte de feirinhas, aquelas feirinhas locais que tem, lembra no Brasil, quando você morava no Brasil, que tem que tinha, mas só que aqui é tem aquele aquele lado francês, né. Então e aqui tem muitos cigano, sabe, então eles têm as melhores feiras são de ciganos, por incrivel que que pareça, eles têm Eu adorei, eu adorei do começo ao fim, a minha esposa, ela quer, quando a gente se aposentar, ir morar na em Paris, e eu acho que eu também. É, mas então você acabou não mudando, então pra nem pra Hong Kong, nem para Nova eh, para Singapura, né?
É. Uhum. Sim. S sim, sim. Têm. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. É, eu acho que Sim. Ah, legal. Bom. Paris é uma boa pedida. Não, Hon é, Hong Kong não tem muita coisa, assim, na minha área e eles exi É, a cida é muito grande, né, tem muita gente, então a competição é bem maior e eles pedem dão preferência pra pra gente que fala a língua local, né, mandarim, eu eu cheguei a aplicar pra algumas empresas brasileiras lá, mas aí eu dei uma segurada, porque, eh, eu achei, eu achei melhor, eh, continuar por aqui.
Claro, tem sentido. É? Sim. Eu não tinha pensado no no idioma, né, porque você mencionou o mandarim, né, porque é fácil é mais fácil você aprender um, por exemplo, eu falo espanhol também.
Sim, sim. Sim, é. É.
E é mais fácil você aprender um idioma que ele provém do latim, o espanhol, o português, italiano. Eu arranho italiano um pouco, se eu se eu quiser aprender, acho que eu consigo, né, só que o mandarim não tem nenhuma raiz, eh, latina, é um é um idioma totalmente diferente. Então
Sim, sim, sim. É, é mais Sim. Não, e aí É, pra gente demora mais, demanda um pouco mais.
Sim, não tem aquele ouvido, porque porque olha só, o espanhol e e o português são idiomas muito parecidos, muito parecidos.
Uhum. Então, é. É até o português e o francês, também.
É, também já tem alguma similaridade, mas o mandarim, por isso que e u u mas aquela coisa, né, tipo, o o bom de você num país o ruim de você ir num lugar assim que você não fala o idioma é exatamente isso, você fica meio desnorteado. Eu quando eu fui pra Paris, eu eu conversei muito em inglês com a maioria dos garçons do principal restaurante. Então eles sempre têm alguém que fala inglês.
Uma certa, sim. É. Uhum, sim. Sim. Ah, sim, sim, sim, verdade.
E também me surpreendi que eles sabiam falar espanhol também, né, ah, quem não sabia falar inglês. Então, eu pude me comunicar tanto o inglês como o espanhol em Paris, por isso que não ah, o idioma não foi tão difícil como seria, por exemplo, se eu fosse para Hong Kong, eu ia ficar perdido realmente.
Ah. É, é verdade. Uhum. Sim, sim, sim. É, nas áreas mais turísticas, assim, até que você consegue desenrolar, tem umas pessoas que falam um pouco, tem muito turista lá também, mas, eh, é, realmente ajuda ajuda bastante, mas acho que até fato de aprender um pouco a língua também, é tipo, só o básico ali, para se eh, pra se orientar um pouco, acho que ajuda bastante.
Certo. Concordo. Sim. É, tipo É, isso que eu ia fa eh, o que eu ia eu estava pensando assim, tipo, você prefere uma viagem mais planejada ou de forma mais espontânea? Assim, tipo: "Ah, eu", você que você que mora na Europa, né. Tipo eu eu fiquei sabendo que, hã, você m você sobe lá no trem bala lá europeu, sei lá, em q em 20 minutos você está num país, em 30 minutos você está em outro país. Então você p dá pra fazer uma um turismo mais mais espontâneo, né. Ou você prefere mais planejado?
Uhum. Eu Uhum. Sim. É. É verdade. Dá, dá. Dá pra fazer uma Eurotrip sim, eh, aqui da Bel aqui em menos de, sei lá, 40 minutos eu estou na Bélgica, ou então mais, eh, daqui para França é ali sei, lá Pa Paris é uns, hã, 1,5 hora, 2 horas de trem, né. E então dá para dá para ser espontâneo, sim. Eurostar. É de vez em quando, quando eu estou, assim, no final de semana, não tem nada planejado, eu falo: "Ah, eu estou um pouco", quero mudar um pouco, <laughs> aí eu vou lá para a França.
Claro. É, aquele trem bala lá, aquele trem euro euro, não sei o quê. É, eu acho que se eu se eu é. Ah, se eu morasse é. Seu morasse na Europa, eu acho que eu faria isso também, tipo, um sábado que eu estaria hã, quando eu era solteiro, acho que agora quando você está casado e tudo. Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente, porque é tudo é longe aqui, então, mas se eu morasse na Europa e tivesse solteiro, eu cada fim de semana eu ia conhecer pelo menos 2 países, só num só andando de trem. Aqui você quase não não viaja, aqui aqui não tem trem quase para viajar É, mas não é a mesma coisa, não é você tem que dirigir, é aquela coisa, e é tudo longe, sabe, eh turismo espontâneo
Sim. Sim, sim. Uhum. Eh, Uhum. Sim. É. Demanda muito te ter carro, né? Carro ou se viaja Uhum. Uhum. É um pouco parecido com o Brasil, né. Tem que v pegar carro ou avião.
Sim. Exatamente. Ah, no Brasil é pior, porque as estradas são horríveis e o povo é muito mal-educado para dirigir. No Brasil é até pior, inclusive, mas então é isso, mas é aquela coisa, né, eh, depende do de com quem você está, da época da sua vida. Você vai planejar, ou mas olha, foi bom falar com você, né, é legal escutar a tua experiência, assim, um um outro ponto de vista, o É, então
A estrutura, acho que um pouco Uhum. Verdade. É. É, eu gostei também. Bom bom eh, boa troca aí da essa visão dos Estados Unidos, e ouvir a tua é.
Claro, e a tua visão da Europa. Foi bom mesmo, então mas que bom a gente tá então a gente tá se falando, então, né. Tipo, tem que entrar mais em contato, então. Beleza, vale valeu aí pelo papo, e tenha um boa tarde, então.
Beleza. Beleza. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
Falou. Até mais, até mais. Tchau, tchau.